Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du, ähm wenn du da die direkt ansprechen kannst und da direkt, ähm, eben die Möglichkeit hast, mit ihnen zu sprechen und das auch die Möglichkeit für dich äh, eine Möglichkeit für dich ist, quasi während du deine Arbeit erledigst, nebenbei also, dieses Multitasking quasi, nebenbei mit deinen Freunden noch in Kontakt zu bleiben, das ist natürlich die perfekte Lösung auch. Ähm, aber natürlich ist es immer noch schön, sich persönlich zu sehen. Ich finde, das ist immer noch 'ne andere Sache, aber das ist natürlich schon mal 'n kleiner Schritt, um mehr im Kontakt zu bleiben, um sich mehr upzudaten und, ähm, genau, auch was auszumachen vielleicht. Also, vielleicht gibt's ja während deiner deiner Zeiten während deiner Arbeitszeiten immer mal so 'n eine Stunde Pause oder so mittendrin. Man kann sich ja auch mal zur Mittagspause auf 'n Kaffee kurz treffen zum Beispiel. Vielleicht wohnen ja Freunde in der Nähe von dir, weil du im Homeoffice bist. Dann kann man dich auch kurz treffen. Genau, da gibt's auch Möglichkeiten.
Ja. Das ist auf jeden Fall mal 'n guter Vorschlag, in der Mittagspause einfach 'n Kaffee zu trinken. Und tatsächlich, ja, es wohnen paar Leute am selben Ort von mir, ähm, die auch tatsächlich im Homeoffice arbeiten. Also, da könnte man quasi auch einfach mal so quasi zum Nachbarn rübergehen für 'ne Tasse Kaffee, äh, für 'ne Stunde und dann, ja, sich wieder an Schreibtisch setzen zum Arbeiten. Also, du, ich danke dir erst mal, gell, für dein da dafür, dass du dir hier so meine Probleme so bereitwillig angehört hast <laughs> und mir da mit Rat und Tat zur Seite standest. Ähm, hat mir wirklich sehr geholfen, ja, das mal von der Seele zu reden. Ähm, ich werde das auf jeden Fall mal umsetzen, was du gesagt hast. Also, ich werde mal mit meinen Freunden reden, schauen, dass ich mal, ja, 'ne Stunde mir freischaufeln kann zum Kaffee und vielleicht, äh, denen das erkläre, dass ich jetzt gern noch, ähm, 'n bisschen vorarbeiten würde, weil halt grad die Auftragslage gut ist und dann dafür im Sommer oder so was mit denen in Urlaub fahre. Das werde ich mir auf jeden Fall mal merken und ansprechen. Und ja, dann danke ich dir, ähm, und halt mich auf dem Laufenden.
Mhm. <giggles> Genau. <giggles> Sehr gerne. Ja. Danke für's Teilen. Ja. Mhm. Super. Mhm. Sehr gut. Ja, ich danke dir auch sehr. Dankeschön und danke dir für's Teilen, ähm, und ich hoffe, dass das alles gut klappt bei dir.